Добрый день.
Добрый день!
Поговорим о прошлом.
<chuckles> Нашим любимым. <laughs>
<chuckles> А, ну, почему? Частенько ведь вспоминаем всё равно какие-то моменты.
Ну, это это это да.
Есть ли у вас что-то в прошлом, а, что бы вы хотели снова пережить? К чему возвращаетесь, возможно?
М, я вот думаю, знаете, с какой-то такой интересной стати мне вдруг был достаточно так, эм, ну, хорошо запомнился, и нормально я так провел свое время во время ковида. Ниче такого прям ужасного не было, скажем так.
Мгм, мгм. А. Так, не болели, и и всё замечательно было, или болели? Ага. А, м.
Ну, я как-то переболел потом потом, попозже, но не всё так плохо было, да, как бы в этом плане. Поэтому я как-то щас вспоминаю, думаю: "Блин, ну, а, м, а чё такого плохого, да, в принципе, почему бы и нет, если да".
Мгм, мгм. Мгм, мгм, мгм. Интересно. Неожиданно, я бы сказала. <chuckles>
Я тоже сам сейчас думаю: да, неожиданно. <chuckles>
А чем вам именно вот, а, вот это вот ковидное время понравилось?
Наверно, тем, что природа так хорошо почистилась, было так хорошо вот именно в этом плане. Вот именно.
Что там такое? А, люди сидели по домам, да, и было малолюдно? Мгм.
Малолюд Мне вот в основном то, что вот не совсем, э, сколько, знаете, не д малолюдность и всё остальное.
Мгм.
Точнее говоря, наоборот, не то что сидение дома, а наоборот, вот то, что можно было гулять где-то, и это было так хорошо.
Так, так, так. А где же вы провели, если не секрет, ковидное время, чтобы можно было гулять?
Ну, в таком вот, г грубо говоря, регионе, где можно было спокойно ходить, там особо не п не п не п этот, не парились по этому поводу, можно так сказать, знаете.
М. М. Мгм.
Как-то так вот, м, и
Так, а как же тогда природа очистилась, если гулять можно было? Люди гуляли, и тем не менее
Ну да. Не, люди не гуляли, все были настолько в 1 год, все так боялись куда-то выйти.
А, то есть гулять можн можно было, но они не гуляли.
Да, то есть никто вот на улице вас бы, да, не з не не заругал бы, ничего плохого бы не случилось бы. Просто такая, м, с суть то, что люди сами по себе были настолько сильно напуганы, что, ну, нет просто, понимаете, типа лучше не надо.
Потому что боялись, да? А. Ага, ага. Мгм. Слушайте, вам повезло, вам повезло, потому что, а, там, где я вот застала самые вот жесткие ограничения, там, а, сначала вообще нельзя было выходить на улицу. Можно было только там до магазина дойти и обратно. И, б в была прям такая неприятная ситуация, что, э, у нас был маленький ребенок, мы решили выгулять ее хотя бы полчасика, и на нас в вызвали полицию соседи. <laughs>
Мгм. Мгм. Да-да. Мгм. Мгм. О, Господи Боже, не, у нас, наверное наверно, смотрели и думали: "Вот псих". Но однозначно не занимались таким вредительством, знаете.
М. Не, не, не. Ну, э, как нам полицейские потом объясняли: "Слушайте, ну, дети не только у вас, и все сидят по домам, заметьте". Мы такие:"". <coughs> Ну, в виз видимо, да, видимо, что мы риш рискнули, это сделали, и <grunts> н настучали, и потом еще и с балконов хлопали за то, что нас <chuckles> с улицы проводили обратно домой, вот. Это было неожиданно, если честно. <tsk> А в п при условии, что полицейские прилетели просто, я не знаю, там минут за 5-10. Ну, то есть вот мы на улице провели совсем чуть-чуть. <chuckles> Ну да, да. А что там? <laughs> Да-да-да. Ага. На разборки, да, таких, э, преступников сильных. Мгм. А в когда рассказывали, а, про ковидное время, я почему-то, знаете, а, вспомнила свою 1 беременность. Как это ни странно, очень было такое хорошее, интересное время. Это такое было переходное состояние из, ам, <smacks lips> из периода бездетности, э, в период детности. Э, вот те, у кого дети, они, наверно
А, типа вам завидуют, да? Вау! Вау! Мгм. Мгм. Ну и, о, конечно же, им делать больше нечего, правильно? Им же делать нечего больше там, ковидное время, они такие: "О, ура, <chuckles> самое время пришло!" Мгм. Ужас сплошной какой-то. Мгм. Мгм. Мгм. Д но было сложно, было страшно, наверно, но при этом все эти эмоции, да, как-то, наоборот, в хорошее больше как-то, мгм.
Да, ну Ну, это интересно, да, когда в тебе там зарождается жизнь, когда там она бьется ручками-ножками в тебе, ты её ждешь. Ты не знаешь, что это будет. И это п интересно, и вот следующая, последующая беременность уже не такая, ты уже знаешь, что ждать.
Мгм. Мгм. Да, да, понимаю.
А, у тебя вон уже бегает вот это. Да, да. А 1, э, о, это просто мгм, мгм, да, а 1- это просто, ну, такая вот уникальная штука, и она неповторима. Как вот, наверно, 1 любовь, она невозможна, да? 1 влюбленность, наверно, правильно сказать. Так и вот 1 беременность- это тоже такой вот уникальный опыт. Ты 1 раз пройдешь через него, и всё. И больше никогда. И другой человек за тебя не сможет пройти. Ну, я имею в виду, что твой случай будет твоим случаем, твоим уникальным случаем. У другого будет иначе всё складываться. И да, есть какие-то приятные, ам, эмоции, связанные с этим состоянием. Мгм. И хочется, наверно, вернуться, потому что понимаешь, что тогда, а, все проблемы были не такими, какие сейчас. Они были незначительными, легко решаемыми. <chuckles>
Ну, вы уже опытная мама, получается, уже какая-никакая, там уже и не страшно, и всё знаете, чё делать, как реагировать, да? Мгм. Понимаю, понимаю, о чём вы, да. Мгм. Ну, однозначно, да, я понимаю. Мгм. Абсолютно верно. Плюс всегда эмоции. Мгм. Ну, это вообще такая, да, как бы какая-то такая атрибутика прошлого- всегда делать нам такое ощущение, как будто бы раньше было легче, раньше было лучше.
Мгм, да, да, соглашусь.
Мы как-то в это тоже начинаем потом верить. Мне вот просто интересно, насколько это правда на самом деле.
Мгм. Я думаю, мозг всё-таки немножечко приукрашивает, затирает негатив, а позитив он вот так вот увеличивает. И и мы думаем, что да, раньше было лучше. Раньше было проще. Раньше было веселее. <chuckles>
Обязательно. Мгм. Мгм. Раньше реально было лучше, да, раньше было веселее, раньше было дешевле, там можно было просто сделать всё это, вот именно, вот именно, да. Ну, это Наверное, нет, наверное, нет. Никогда не знаешь, но так-то, если посмотреть, может быть, какие-то вещи и вправду были лучше или, ну, не знаю, не обязательно хуже, но реально были другими, да. Но и также мы тоже с со временем как-то поменялись.
Трава зеленее, солнышко ярче. Да? Мгм. На самом деле, наверно, нет. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мы тоже, да, да, да, именно что.
И это вот самое важное такое как бы состояние, я б сказал бы.
<grunts> Мгм. <tsk> Э, если нас текущих вернуть туда, возможно, мы всё иначе будем ощущать, воспринимать.
Мгм. Ну это, конечно, да, потому что мы уже взрослее, мудрее, как-то у нас есть куда больше знаний, и, э, мы думаем то, что нам будет намного лучше и легче, хотя, с другой стороны, это как раз таки, я думаю, такое вот немножечко дисептивное состояние, обманчивое, потому что а что, если нас вернуть в то же время, но без этих знаний?
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. <chuckles> Ну да.
Ну и что ты будешь делать, да, как говорится?
Да, и что ты будешь делать? Надо так же жить.
Давай, удачи, удачи, мгм, мгм, давай, давай, иди, иди.
Мгм. <laughs> Ага.
Вот над этим я и всегда прикалывался тоже, когда у меня тоже друзья были такие, типа: "Вот, если б я б раньше, вот это, вот это!" Я говорю: "Слушай, чувак!" Ну или, условно, чувиха: "Так не пойдет, так не работает!"
Мгм. Ага, да-да-да, да-да-да. Мгм.
Это всё не так легко, как тебе кажется!
Да, есть такое. Мы с вами сейчас о о хорошем прошлом говорили, да, о приятном. А если о неприятном говорить? Если вот прям взять какое-то про событие, м, не очень, котор о котором хочется вспоминать.
М. Конечно, конечно, о любом. Мгм.
Вы бы хотели в него вернуться, чтобы подредактировать, как-то изменить с себя, свое поведение? Мгм.
Ну вот Я вот, кстати говоря, почему-то такой человек, который думает то, что д это не совсем возможно.
Мгм, мгм.
То есть если что-то случилось, то оно уже случилось. И всё, да, то есть как-то это поменять у тебя уже не получится, к сожалению. Или если ты попытаешься это поменять, то, скорее всего, а вот д д это знаете, в каком формате я думал? Это в формате, а, путешествия во времени и всякого такого. Если что-то случилось, оно уже случилось, всё, ты ничего не поменяешь.
Оно уже случилось. Мгм, мгм. Мгм. Мгм, мгм, да. Мгм, мгм.
И это вот
Э, наверное, <grunts> хорошо, э, к этой ситуации подходит, что вот, а, взмах крыла бабочки где-то там на одном побережье вызывает, а, торнадо, э, на другом побережье, да, что. Мы же не знаем, если мы изменим, а, те события, ту ситуацию, как оно, а, изменит наше будущее, да, к чему приведет. Может быть, мы не будем мы, если, м, там что-то поменяется. Мгм. Нет.
Мгм, мгм. Да да да да, из такого раздела, да. Мгм. Так точно. Конечно, да. Это много вопросов вызывает на самом деле, да, такие вещи. Тут дума ду думать надо долго.
Да. Мгм, мгм. <smacks lips> Ну, с другой стороны, можно же какой-то вывод делать хотя бы на будущее, чтобы так не поступать. Ну, то есть, если есть с некая ситуация, в которой вы были не правы, и вы спустя время понимаете, да, что: <smacks lips> "Черт, зря я так сделал".
Мгм. Наверное, наверное. Мгм. Надо было мудрее вести себя, да?
Ма надо быть мудрее. Мы же можем на будущее себе это взять на заметку, что: "Ага, будет нечто подобное, вот надо подумать, надо взвесить все за, против".
Мгм. Мгм. Да. Перед тем как такую, как говорится, штуку вообще вы исполнять, <chuckles> надо было мозгами немножко двигать. <laughs> Это точно, да.
Мгм, мгм. <laughs> Не, ну тока эти мозги то есть, то нет, и эмоции еще есть, они тоже, бывает, затуманивают наш мозг, и он перестает
Мгм. Эмоции- это тоже очень важная вещь, да, очень. Но так-то, на самом деле, вот что еще интересно. Если в возвращаться в прошлое, то всегда хочется вернуться в детство. Вот как вы думаете, почему?
думать. Мгм, да, м. А. А потому что, мне кажется, там не было сложностей. А, потому что, ну как, э, все, тебе кажется, любят, а, подарки покупают, да, там какие-то сложности, блин, с этой учебой. Такая мелочь. <chuckles>
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, да, да, да, понимаем, хотя, конечно, для того нашего возраста, м, нам всё, конечно же, кажется не совсем мелочью, да, то есть это никогда и не было мелочью, по идее, это вообще, на самом деле, такая как бы большая проблема или какая-то большая ситуация.
Да. Мгм. Мгм, да, да. Мгм, мгм.
Э, так легко это, ну, ты с этим не и
Мгм.
Не знаю, но вот когда вот маленький ты, какая-то такая проблема случается: если мама щас будет ругать, то всё, плохо становится резко.
Вот <grunts> Да, плохо становится. Если честно, я даже не в детство хотела бы вернуться, если вот прям период времени какой-то, я бы, наверно, всё-таки в такую, в юность. То есть окончание школы, начани н н на начало студенческой жизни, а, потому что мне тогда еще говорили, что: "О, это самое классное время, самое беззаботное, наслаждайся". А я думала: "Да, беззаботное? Да, конечно! Ага, да". А сейчас-то я я думаю, я понимаю, что да, действительно, кайф. Давайте меня туда отправьте, п с можно, чтобы я снова это всё прожила, <chuckles> насладилась этой беззаботностью, да. Но вот, к сожалению, не получится. А вы бы всё-таки в детство вернулись? Ну, вот если период выбирать какой-то.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Уверен, да? Мгм. <laughs> Мгм. Быстрое, да. Ну, этот. Можно мне поспать, да? <laughs> Понимаю. Мгм.
Да? Не в юность, именно в детство. Мгм.
Наверное, да, потому что просто я думаю, м, это такая пора исследования, открытости такой, да, как бы других, дру другой такого, да, эмоционального фона. Это было бы прикольно как-то еще раз пережить, но тут всё-таки такой парадокс в том, что, ам
Мгм. Мгм, мгм.
ты не вернешься туда, ты не сможешь пережить все те же самые эмоции, потому что ты уже другой человек. А если ты вернешься туда
Да, да, да, ты тоже другой человек, у тебя уже есть опыт, мгм, мгм, либо, а, э, если перечеркнуть этот опыт, как-то убрать, да, из мозга, ты вернешься, но всё то же самое будет, собственно, это не будет и считаться переживанием, да, ну, этого опыта. Это будет снова н просто новый опыт какой-то. Да, немножко друг такая, а, фантастическая ситуация. М.
Да. А а как вот Мгм. Абсолютно верно. Мгм, мгм. Ну, так-то Ну, философская тема, я б сказал бы, да. Так еще к этому я могу что добавить, например. Я вот думаю, я вот в свои какие-то определенные моменты путешествия бы хотел бы вернуться.
Мгм. М, э, те, которые запомнились особенно, да?
Те, которые да, хорошо запомнились, хорошо прошли, были интересные такие вот как бы. А, ну
Мгм. А если вы снова туда поедете, вы думаете, что это будет не то?
Будет немножко другое всё равно, а, и не обязательно так то, что я, ам, не наслажусь этим, я уверен, то, что я наслажусь этим даже намного больше. Просто в ту пору, да, например, особ даже вот в международном каком-то таком плане, да, то есть не было так много грустных новостей, м, не было вот всякого такого, чтоб давило на тебя, да, то есть. Вот ты, как я не знаю, мы всё-таки л люди немножечко комплексные такие, да, существа.
Мгм. Мгм, мгм. Н-да. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Да, да. Мгм, мгм.
Э, не всегда можно спокойно лежать где-нибудь там на песочке, абсолютно игнорируя всё, что вообще происходит вокруг.
Да, да. Да, да, я понимаю, о чём вы. Мгм. Я согласна, что н невозможно, а, вот отсечь вот это всё, а, даже если ты не читаешь новости, они проникают в твою жизнь, хочешь ты этого или не хочешь. Мгм.
Ну да, вот. Мгм. Ну, это так, я вам скажу. Конечно! Это эт я просто хочу сказать то, что в вы сейчас, э, в влезаете в в этот, в регион того в того момента, где мои друзья такие: "Всё, опять начал он, короче говоря, великий уравнитель всего хорошего и плохого". <chuckles> Интер начал бурчать, поэтому я тоже ся ловлю на этом и, э, э, перестаю.
М. <laughs> <chuckles> Мгм, мгм.
И пе пессимизм, короче говоря, распространять здесь. <chuckles>
Мгм. А вот, ы у меня еще вопрос возник. А, вы говорите, что, э, были классные какие-то у вас поездки и вы бы с удовольствием их пережили снова.
Да, конечно. Мгм.
А если ставить, а, вопрос так: вернуться вот в это же место, где вам было классно, или в новое? Вы бы к что выбрали?
Мгм. Ам.
Новая, незнакомая, неизвестная. А.
Честно, зависит от выбора. То есть зависит от того, куда. То есть потому что, а, и в прошлом я был в достаточно хороших местах, но если даже какое-то новое предложить, то в какое, да, например? Если мне там предложат какой-то такой не очень для меня, например, лично, интересный, на данный момент, регион, я скажу: "Нет, я лучше вернусь туда, где я уже был". И я хочу дальше там открывать, потому что я знаю, где я остановился.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм, м, мгм. Интересное, да? Мгм. М, м. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Я понимаю. Мгм.
Бывает же еще такое, когда ты что-то там нашел, где-то чего-то не успел, а, потому что, например, где я путешествую, я часто путешествовал по работе. Да, да. Ну, реально, я вот, например, по работе там был.
Мгм, <smacks lips> да. Ну, на потом отложил, да, ну вот в следующий раз. Мгм, мгм. А следующего раза не сло не сложилось, например, да?
Не, да. Пока что не сложилось. Но, как говорится, жизнь еще не закончилась. Э, время всегда есть. Конечно. Конечно. Я понимаю, о чем вы.
Мгм. Хочется верить. Хочется верить. <chuckles> Мгм.
Я понимаю, о чем вы. Да. Когда дети появляются, всё. Вся такая штука- это якорь. Э, короче говоря, надо уже совсем другие приоритеты делать.
<laughs> Мгм. Да не, мы пытаемся с ними тоже путешествовать, если честно, э, в меру возможностей.
Можно только вот ментально. Вообще шикарно. Если они уже в этом возрасте, то вообще прекрасно.
А, ну. А, нев независимо от возраста. Это больше зависит от внутреннего, а, желания родителей. Потому что Ну серьезно, я, когда была, э, совсем маленький маленький ребенок, я говорю: "Как так? Мы с таким маленьким". Мы выяснили, что с маленьким еще и проще: ему ниче не надо. <laughs> И вот, видимо, это от родителей зависит, от внутреннего их ощущения. М.
Тогда вам памятник ставить надо. <laughs> Мгм. Мгм. Иногда да, иногда да, иногда да, и вправду проще. Это точно, это точно. Но это было на самом деле очень интересно обсудить, потому что, э, вариантов и ситуаций и вправду было много в нашей жизни. И ситуация, в которой находимся мы сейчас, для таких вот, да, воспоминаний, я думаю, тоже, да вот, э, большой такой пакет возможностей поностальгировать.
Да. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Да, да, точно. Точно. Спасибо вам. До сви
Спасибо большое.